Oh, iya, harus, Kak. Karena memang, eee, banyak hal yang berseliweran ya, namanya media sosial kan, itu kan internet kan, ini ya, eee, sembarang aja gitu nggak tau ap apalagi bekas kita ya, bekas orang tua kan. YouTube-nya bekas orang tua, ataupun, eee, TikTok-nya. Jadi, kalau aku paling nggak boleh itu dari dulu sampai sekarang itu tontonan pendek, Short. Sho YouTube Short, TikTok, itu nggak boleh, gitu. Sampai sekarang
Mhm. Iya. Oke. Oh, YouTube Short. Ada alasan sendiri nggak Kak kenapa nggak boleh gitu?
Karena itu kan berdasarkan penelitian mengganggu konsentrasi, Kak. Jadi, otak belum sempat memproses, dia udah ganti, eee, apa, kegiatan yang lain, atau konten yang lain, gitu. Jadi, cepet banget, sreng sreng sreng, akhirnya anak tuh mudah bengong, gitu. Mudah bengong, sulit konsentrasi, biasanya muncul tantrum, gitu. Anak-anak yang tantrum itu biasanya konsumsinya adalah Shorts, gitu. Kalau dari yang aku tanyain ya ke psikolog-psikolog anak tuh, salah satunya itu. Jadi, lebih baik kalaupun nonton tuh boleh, tapi panjang, gitu, apa, yang durasinya panjang, gitu. Kayak Upin Ipin kan 1 film ya, kayak Doraemon juga 1 film gitu ya. Ah, makanya yang mereka tonton akhirnya hal-hal yang kayak gitu. Chibi Maruko-chan, gitu ya. Yang ditonton tontonan-tontonan yang bagusnya dulu, gitu. Dikasih sama anaknya, gitu, tapi di handphone, gitu.
Mmm. Iya iya. Oke. Ya ya. Oke. Iya iya iya. Iya, betul betul betul, film film Iya iya. <laughs> Mhm, mmm, oke. Nah, aku udah jadi penasaran nih, karena kan tadi Kakak bilang Kakak juga enggak selalu ada di rumah. Karena mungkin lebih banyak di rumah dengan ibunya, atau bahkan saudara, atau mungkin keluarga, dan tetangga, gitu. Apakah peraturan ini juga Kakak sampaikan kepada, apa, tetangga, atau keluarga, atau mungkin kalau ada pengasuh disampaikan ke pengasuhnya, kayak, "Ini nggak boleh ya untuk nonton jadi maksimal cuma 1 jam, eh, dua dua kali dalam, eee, 1 hari, dengan, eee, 1 jam gitu paling lama." Gitu. Atau memang, ya, Kakak dan istri Kakak itu betul-betul mengatur, eee, kehidupan anak Kakak dari kecil sampai sekarang, gitu?
Betul.